อ๋อ โอเคครับ ก็ ก็อย่าง อย่างเมนูอย่างงี้ มันก็จะมีพวกแบบ เออ เป็น เป็นอาหารทางอีสาน อย่างงี้เนาะ ซึ่ง ซึ่งคาง อีสานเนี่ย ก็จะมีรสจัดแล้วก็ เผ็ดหน่อย แต่ว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถสั่งเขาแบบว่าเผ็ดน้อย อย่างงี้ก็ได้ หรือไม่ก็เราบอกเขาไปเลยว่าแบบอยากจะใส่พริกแค่เม็ดเดียว อย่างเงี้ย คือจริง ๆ แล้ว แค่เม็ดเดียวอะบางทีเราก็รู้สึกรสเผ็ด แล้วมันก็อร่อยแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ หรือแบบก็ ก็ลองดูเนาะว่า แบบพริก เม็ดหนึ่ง อย่างเงี้ย มัน มันเผ็ดสำหรับเราไหม มันจะพอกินได้ไหม ซึ่งอาหารอีสานก็จะมีหลายอย่างเลยเนาะ ก็จะมีทั้งแบบ มีน้ำตก มีลาบ อย่างเงี้ย หรือว่าแบบ อาจจะเป็นแกง ๆ หน่อย ก็แบบแกงอ่อม อย่างเงี้ย ซึ่งแบบอ่อมอะ มัน มันจะใส่ผักเยอะ ใช่ไหม แต่จริง ๆ เราไม่ต้องกินผัก เรากินแต่เนื้อมันก็ได้ แล้วน้ำซุปที่อยู่ในอ่อมอะ มันค่อนข้างจะมีรสชาติเฉพาะตัว แล้วกลิ่นมันจะหอมอีกเหมือนกัน ก็อาจจะไปแบบผสมสลับเปลี่ยนเนาะ อย่างวันหนึ่งเรากินแบบพวก เอ่อ อย่างที่บอกไปเป็นกินกะเพรา กินอะไรธรรมดา ๆ แล้วบางวันก็เปลี่ยนเป็นอาหารอีสานบ้าง อย่างเงี้ย มันก็จะแก้เบื่อได้อยู่เหมือนกันนะครับ
ค่ะ หือ อย่างเช่น? ค่ะ อืม อา อืม ค่ะ เผ็ด ใช่ค่ะ อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อย่างเช่น อะไรบ้างคะ? อืม อื้อฮือ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ พอคุณพูดถึงแกงอ่อม คือแกงอ่อมอะ ส่วนตัวยังไม่เคยกินนะคะ ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับต้มแซ่บไหมคะ?
อ๋อ ต่างกันเยอะเลยครับ ถ้าคือต้มแซ่บเนี่ย มันจะเป็นรสชาติแบบ เอ่อ เผ็ดเปรี้ยว อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แต่แกงอ่อมอะจะเป็นแกงที่แบบมีกลิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มันจะหอม ๆ แล้วก็จะ ออกหวานเค็มหน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย จะไม่เน้นไปทางเปรี้ยว จะไม่เน้นไปทางเผ็ดเลย แล้วกลิ่นอะมันคือ มันคือกลิ่นแกงผักอะ มันจะหอมไปอีกแบบหนึ่ง คือเราไม่จำเป็นต้องทานผักในนั้นก็ได้ แล้วแกงอ่อมอะมันก็จะมีแบบทั้งอ่อมปลา อ่อมหมู อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็ แล้วก็เลือกได้ แล้วอ่อมปลาค่อนข้างจะมีรสชาติที่แบบโอเค เพราะว่า เอ่อ น้ำของแกงอ่อมเนี่ย มันซึมเข้าไปในเนื้อปลา แล้วมันก็จะทำให้เพิ่มรสชาติของตัวปลาได้อีกด้วยอะครับ ก็แนะนำว่าให้ไปหาลองทานได้
อ๋อ ยังไงคะ? ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ่อมปลา ค่ะ อืม โอ้โฮ อื้อฮือ ค่ะ โอ้โฮ แค่พูดมาก็น้ำลายสอแล้วค่ะ โอ้โฮ จะต้องขอจดเมนูนี้ไว้ก่อน อ่อมปลาไม่เคยกิน ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ โอ้โฮ อันนี้ ก วันนี้ก็ได้เมนูเพิ่มไปอีก ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วนอกเหนือจากนี้ ถ้าเกิดว่า พอ เอ๊ะ อยากจะพอ ลองทานอาหารเหนืออยู่เหมือนกัน พอจะมีเมนูแนะนำไหมคะ ที่แบบ เอาแบบไม่ค่อยเผ็ด แล้วก็ผักน้อย อย่างเงี้ยค่ะ?
อ๋อ อือฮึ

ก็จริง ๆ แล้วสำหรับอาหารไทยอะ จริง ๆ แล้วเป็นอาหารที่แบบค่อนข้างมีอะไรหลากหลายมากเลยอะครับ แล้ว แล้วก็แนะนำว่า เราอาจจะเลือกเอาไว้เลยก็ได้ว่า เออ อย่างวันนี้เราจะกินอะไรประมาณนี้ ซึ่ง ซึ่งอาหารไทยเนี่ยต้องบอกว่ามัน มัน เขา เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นอาหารตามสั่ง อย่างเงี้ย ค่อนข้างจะเยอะเนาะ เราก็สามารถเลือกได้ว่า วันนี้เราจะกินอะไร คือส่วนตัวแล้ว เขาจะเรียกว่าอะไรอะ ตามสั่ง ต่างชาติเนาะ เวลาคนต่างชาติเวลาเขาสั่งอาหารไทยอะ ผมเพิ่งรู้ว่า เขาจะคิดว่าไอ้พวกนี้มันคือซอส อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจะใส่ซอสอะไรเข้าไปก็ค่อยว่ากัน แล้วค่อยสั่งเนื้อที่อยากกิน อย่างงี้เนาะ ซึ่งส่วนใหญ่อะ อย่างที่คุณบอกว่า อย่างคุณอะอาจจะชอบกิน เอ่อ เอ่อ จะเป็นพวกเนื้อหมู เนื้อไก่ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็น่าจะเป็นพวก ปลาหมึก อย่างงี้เนาะ ก็เท่าที่น่าจะเป็นเมนู ก็ เอ่อ สำหรับตัวซอสเนี่ย ก็อย่างว่าอย่างคุณอะเบื่อซอสกะเพราแล้ว จริง ๆ แล้วมันจะมี ซอสอย่างอื่นมาก อย่างเช่น เออ อาจจะเป็นแบบพวกซอสหอยนางรมอย่างเงี้ย เราก็สั่งได้ว่าแบบ เออ หมูผัดน้ำมันหอย อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมีซอสอีกอย่างหนึ่งที่นิยม กันก็คือพริกแกง นอกจากพริกแกงแล้วก็จะมีพริกเผา อย่างเงี้ยอีกนะครับ ก็ แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแบบ พวกแบบผัดซีอิ๊ว อย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะเป็นสุกี้แห้งก็ได้ อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน เห็นคุณบอกชอบกินเส้นเนาะ ตัวเมนูสุกี้ก็จะมีทั้งแบบสุกี้แห้ง สุกี้น้ำ อย่างเงี้ย ซึ่งสุกี้อะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า แต่ละร้านอะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันด้วย เพราะเหมือนแบบแต่ละร้านเขาจะมีสูตรเฉพาะกัน ใช่ ๆ ก็ต้องลองดู อย่างบางร้านเราชอบ เราไม่ชอบ อา ใช่ครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่อะ เขาน่าจะใช้น้ำจิ้มสำเร็จรูปกันเสียส่วนมากเนาะ เรื่องรสชาติ ของน้ำจิ้มก็ของ ของ ของสุกี้ก็เลยจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไร ยกเว้นว่าถ้าเข้าร้านบุฟเฟต์ อะไรอย่างเงี้ย เรื่องน้ำจิ้มสุกี้ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ แต่ละร้านอะรสชาติต่างกันเยอะมาก อะไรอย่างงี้ ก็เวลา แนะนำว่าอาจจะลองแบบ เออ ลองคิดเมนูเป็นสักราย รายสัปดาห์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่อย ๆ หมุนเวียนไปก็น่าจะแก้เบื่อได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ น้ำมันหอย ค่ะ อา ค่ะ อืม โอ้ ใช่ค่ะ โอ้ ค่ะ อืม แตกต่างกัน ค่ะ ๆ ค่ะ น้ำจิ้มด้วย น้ำจิ้มใช่ไหมคะ? อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ